Um Gottes Willen, das ist ja verdammt schnell. Hat das dann Geländebereifung oder?
Ne, ne, überhaupt nicht. Das ist auch nur auf 'ner geraden Straße muss das fahren. Und, ähm, ja, also, 100 Meilen, das ist 160 km/h, wenn das.
Mhm. Das ist ja da kannst ja kleine Kinder damit umfahren. <snorts> Das ist
<chuckles> Ja, so ungefähr, weißt du? Und und wenn du dann nicht nicht gut bist, na ja, dann, ja dann kommt er von der Straße ab und und knallt irgendwo ran und und, ähm, ist kaputt. Weißt du, mit solcher Geschwindigkeit, das ist, ähm so ist das eben. Aber wir haben hier 'ne sehr lange durch den Canyon haben wir hier 'ne sehr sehr lange Straße, die die geradeaus geht, weißt du?
Ja, ja. Den hast Ja, ja. Na klar. Okay, und das wäre Elektromotor dann oder wie?
Ja genau, Elektromotor, ja.
Okay. Wow.
Ja.
Ja, das klingt das klingt sehr vielversprechend, ja. Ja.
Ja, und, ähm, ja, dann rede ich noch mit meiner Partnerin, weiß du, ich, ähm äh, dass ich 'n Hobbyraum haben will, was wir dann machen würden und so, weißt du? So 'ne Märklin-Eisenbahn und vielleicht 'ne Carrera-Rennbah
Mhm. Klar. Ja, das das hatte ich auch mal, ja, also das ist schon schon cool. Das macht richtig Spaß, ja. Ich war da früher gerne in so ja, so Märklin, ähm, ja, Modellba äh, Bahn-Ausstellungen, ja, wo's dann da so den den Schwarzwald in Miniatur gab und so.
Macht Spaß, ja. Macht Spaß. Mhm. Ja, ba m liebe ich auch. Wa warst du schon mal in Hamburg?